Да, так и есть. П получается, для меня именно родным языком стал второй язык. И с одной стороны, как бы для меня это как бу ну, довольно-таки большое достижение. Потому что вот я смотрю на себя девочкой, когда я только переехала в новую страну. Я ничего как бы не знала, и всё с нуля, и всё сначала. И как бы то, что в итоге получилось так, это, конечно же, достижение для меня. Но да, то есть получилась такая какая-то странная ситуация. То есть, э, люди, т например, говорят со мной по-русски. Они видят, что я взрослый человек. То есть они ожидают от меня речи на у уровне взрослого человека. А иногда получается немножко ребёнок.
Мгм. Ну конечно. Мгм. Да-да-да. Да-да-да. А получается, твои родители, ам, они как-то пред предпринимали какие-то усилия для того, чтобы сохранить твой русский язык на каком-то уровне, или ты вы просто общались, и на этом всё?
Мгм. Ну, как бы ничего активно с их ст Наверное, активные действия с их стороны были только по отношению моего младшего брата. Потому что, когда вот мы переехали, ему, получается, было лет 5-6. То есть в этом возрасте очень легко потерять первый язык.
Мгм. А, ну,, да. Да-да-да.
И с ним действительно они всегда говорили только по-русски, и следили за этим, и как бы тоже заставляли его читать по-русски. И как-то, действительно, чтобы русский оставался частью его жизни.
Мгм. И, м, в результате он сохранил, да, язык русский?
И более того, он по-русски говорит даже лучше, чем я, потому что как, да, как-то у него так сложилось. То есть как-то его интерес так сложились.
Интересно. Ну, получается, что он он рос и учил язык, а, 2 языка параллельно, да, и, как бы, у него получилось, э, сохранить второй, э, первый язык, да, получа
Да. Да. То есть потому что он, ну, как бы, конкретно он любит, э, играть в видеоигры, смотрит всякие видео про то, как играть в эти видео Я это в этом ничего не понимаю, но, как бы, он эти смотрит видео русскоязычных блогеров. То есть.
Мгм. А, и за счёт этого поддерживает язык. Да-да-да.
Да, и он иногда мне чё-нибудь скажет такое, я такая: "И я вообще, э, о чём идёт речь?"
Мгм. А если у тебя э, мгм. У тебя может быть личная или с э, история твоей семьи, когда вот язык стал, может быть, а, ну, какой-то, э, или, наоборот, защита, или защитой, или, наоборот, проблемой, или неудобством? Ну, я не знаю, какая-нибудь на школьная травля, может быть, у кого-то из знакомых, или, а там, бюрократия какая-нибудь. Ну, вот какой-то такой пример можешь, э, вспомнить?
И он мне объясняет это. Мгм. Мгм.